Ciao. Non ancora, in realtà.
Buonasera, ciao, ciao. Ascoltami, prima che non so, tu hai mangiato? Ve cenato? Okay, allora no, ho bisogno di fare questa chiacchiera super spero veloce, anche perchè così ti faccio andare a cena, devo andarci anch'io. Però avevo questo no, avevo questo pallino che volevo chiederti, insomma, proprio diretta, volevo chiederti qual era il ricordo più divertente se ne hai più di uno, della tua adolescenza. Cioè, se c'è qualcosa, ma anche speciale, un qualcos se la vuoi condividere con me mi fa piacere.
Okay. D'accordo, dimmi pure. Mh-mh. Mhmm, okay.